Ở nhà thôi là cũng có thể chill chill được rồi, đúng hông? Ừ. Ờ, vậy thì có bao giờ mà trong cái quá trình mà bạn sắp xếp lại phòng mình như vậy á, thì bạn lại bị mắc những cái lỗi phổ biến mà mọi người họ hay làm và nó khiến cho cái phòng nó có cảm giác là bị chật hơn hông, mà bạn hổng có nhận ra á? Rồi sau một thời gian bạn mới biết được cái việc đó, thì bạn có bao giờ bị cái tình huống đó chưa?
Rồi. Ừm, có nha, cái ngày xưa thì ai cũng tham, gọi là, ơ, mình thì bị tham một cái, đó là mình mua một cái bàn máy tính ấy nó quá là to so với cái phòng của mình, kiểu như là, mình cứ nghĩ rằng nà, kiểu, cũng thích, gọi nà, cái chỗ làm việc nó rộng rãi một chút ấy, nên là mua một cái bàn mà nó to quá xong cuối cùng về kê ở trong phòng thì nó chiếm mất nửa diện tích cái phòng. Thế là mình nhìn trời ơi, nó thật ra, kiểu, ló bị, gọi là, kệch cỡm, à, quá khổ, kiểu, phòng thì bé còn cái bàn thì to.
Ừm. Trời ơi. Ờ, chưa kể là cũng phải cần có ghế ngồi nữa, đúng không? Bàn máy tính là ngồi ghế là tốn thêm diện tích nữa. Trời ơi, ừ.
Đó. Ừm, rồi, xong rồi đấy, cuối cùng mình cũng phải quyết định nà thanh lý cái kệ đấy và chuyển sang một cái kệ nó, kiểu, ờ, cái bàn làm việc nó nhỏ hơn, nó phù hợp hơn, thay vì việc nà nhét quá nhiều thứ vào, ừm, một cái bàn, mặt bàn rộng như vậy và mình cũng không ngồi hết ấy. Ờ, cũng không tận dụng hết được cái diện tích của cái mặt bàn như vậy, nên là mình đã thay đổi một cái bàn khác nó, kiểu, có, ơ, cái chiều rộng, chiều dài thì nó có thể tương đối dài một chút, nhưng mà chiều rộng thì nó hẹp hơn một chút, nó không còn quá rộng, ừm, để có thêm không gian cho bản thân mình. Ừm.
Ừm. Ừm. Ô kê, <chuckles> ô kê, vậy là thì sau đó là cái cái bàn cái bàn cũ là cũng thanh lý và cũng phải là sắm lại cái bàn mới luôn. Ờ, vậy thì khi bạn sắm cái bàn thì bạn để ngay chỗ gần cửa sổ hay sao, hay là để ở vị trí nào trong phòng?
Đúng rồi. Và ngày xưa thì cũng, kiểu ừm.

Ừm, phòng nó rộng hơn rất là nhiều chứ, nếu mà có cái ánh sáng như vậy. Ờ, đặc biệt nà ngày xưa nha, mình như mình chia sẻ nà mình không có rèm nên nà mình núc nào cái cửa của mình cũng đóng, đóng kín, xong không đón được ánh sáng tự nhiên, không đón được cái không khí tự nhiên từ bên ngoài vào, phòng rất là bí. Ờ, rồi là buổi sáng nha, buổi sáng thì, kiểu như là, ờ, do là cũng có cái cửa sổ như vậy, lúc nào cũng đóng kín ấy nên nà phòng tối om à, mình cũng không biết là mấy giờ mình cần phải dậy nữa, không nếu không có đồng hồ báo thức. Nhưng mà bây giờ, thì <chuckles> Ơ, đúng rồi, thì bây giờ thì nà, kiểu, có cái rèm như vậy thì mình cũng không cần phải nà, kiểu, ừm, ờ, đóng cái cửa sổ nữa, mình rọi đón ánh sáng tự nhiên vào trừ khi mà thời tiết hôm nào nó mưa thôi. Ừm, cái việc như vậy nó tạo cho mình một cái thói quen dậy theo cái đồng hồ sinh học của tự nhiên ấy, ơ, theo ánh sáng tự nhiên như vậy, khi mà có ánh nắng nó chiếu vào mặt như vậy thì mình sẽ dậy tự nhiên và rất là khỏe. Chứ không, kiểu, mà dậy mệt mỏi như ngày xưa nữa.
Ừm. Ừm. Ừ. Ôi giời ơi, là ngủ ngủ ngủ bí tỉ luôn ấy. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, cũng hay. Ừ. Đúng rồi. Nắng chiếu vào mặt thì rất là khó ngủ tiếp á, khó nằm nướng lắm luôn. Ừ, vậy vậy thì bạn hông biết là bạn có những cái lời khuyên nào dành cho những người mà họ cũng đang muốn là cải thiện cái phòng của họ trông rộng hơn không, mà không có phải tốn kém quá nhiều tiền á? Bạn có lời khuyên nào dành cho những đối tượng đó hông?
<chuckles> Đúng rồi. Ừm. Ừm, đối với mình thì chắc là việc đầu tiên mọi người có thể làm được đó nà dành 5 khoảng m năm hoặc 10 phút lại, kiểu, dọn dẹp cái mặt bàn của mình, xem trên bàn làm việc hoặc nà trên sàn nhà, có những cái món đồ nào không dùng không thì dọn dẹp ngay đi. Đó, rồi nà, ừm, vậy chỉ vậy thôi nà đã cảm thấy là tâm lý của mình nó thoải mái hơn rồi, đúng rồi.
Ừm. Ờ. Trước hết là trước hết là ở trên bàn làm việc, đúng hông? Ờ, trước hết là trên bàn làm việc, cái tiếp nữa là sàn nhà, tức là hai hai hai hai cái vị trí đắc địa đó thôi là cũng cảm thấy là phòng nó gọn gàng hơn rất là nhiều rồi, đúng hông? Ừm, ô kê, rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị của của bạn ngày hôm nay nha. Chào bạn nha.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Kê, cảm ơn bạn rất nhiều vì nắng nghe chia sẻ của mình nha. Bye bye.